А, понятно. Мгм.
И т и здесь как-то, знаешь, это сходится вместе с ними, <chuckles> наши вот эти праздники.
<chuckles> Ну да, Америка- она такая мультикультурная страна, и здесь, наверно, можно легко найти себе, эм, абсолютно, э, на разное мнение, на разный вкус, на разную культуру какие-то соотечественников, либо однодумцев, или как это сказать. Слушай, а вот ты говоришь, что у тебя есть, э, дочка. Вот как она реагирует, вот младшее поколение? Они как-то помнят старые традиции, помнят прошлые там какие-то их, э, быт, э, в той стране, откуда вы приехали, либо они уже привыкли к новым правилам, к американской жизни? Вот, собственно, так и живут. Помнят, да? Мгм.
Да, да. Нет, конечно, помнит. Помнит, знаешь, вот ее, м, она помнит, что вот мы когда жили в последней квартире, у нас был такой, знаешь, о огороженный двор и у нас во дворе машины не парковали. У нас была вот эта детская площадка и двор, он чисто для людей. И ей очень нравилось, что я могла ее просто выпустить туда во двор с друзьями. Да, да, здесь, конечно, вот щас, где мы живем, ну, тут нет такой возможности. Это очень, во-первых, опасно, и как-то я не вижу, чтоб дети гуляли на улице. Вот этого очень сильно не хватает.
Мгм. Да. И она сама могла погулять, да? Мгм. Мгм. Да. Да и запрещено. По-моему, до 12 лет запрещено, чтобы дети сами находились на улице.
Ну, ф да, но как-то вот я не вижу, чтобы здесь вот вообще, в принципе, люди много гуляли. Они как-то вот, ну, не знаю, такое ощущение есть, что все по домам сидят.
Мгм, м. Ну, скорее всего, так и происходит. Слушай, спасибо большое.
Да, да, и это вот, этого очень сильно не хватает, и вот дочь моя, она скучает по этому до сих пор.
Мгм. Понятно. Ну, это такое, к сожалению, такой момент есть. И, ты знаешь, спасибо за то, что ты поделилась, как было, как стало. И я тебе желаю, чтобы наступил какой-то такой мир и момент, когда ты бы в успокоении поняла, что всё к лучшему. Спасибо.
Ой, спасибо те большое. Пока.

Ну, а тут вот с стены, окна такие везде, знаешь, здесь у нас там стеклопакеты там тройные, там четверные, там пятерные.
Понятно, мгм. Мгм. Конечно, да. Да. <chuckles>
А здесь просто вот, э, 1 стекло и, конечно, там всё слышно, что на улице происходит.
Мгм. Слушай, ну, э это, наверно, вводило в шок вас после того, как было устроена ваша жизнь, в вашей стране. И здесь в столько всего нового. А вот сейчас уже прошло какое-то время, уже привыкли к этим изменениям или есть все-равно такое ощущение, что "о, как про как, что за странное жильё?"
Да, да, сейчас ты уже знаешь, так Э, сейчас уже так смотришь, ну ну, более-менее так, не сильно грязно, нормально, пойдет. <chuckles>
Мгм. М. Окей.
Мы вот недавно просто, м, переехали, там, в августе, э, в другой район, ближе к работе мужа, и, ну, я, конечно, дом, о э, дом отмывала 2 дня. И да, да, да, и собственник приезжал такой, и говорит моему мужу: "А, о, у тебя такая че жена прям такая молодец, она такая у тебя перфекционистка, всё там чё-то моет". А он перед этим заказывал уборку.
Мгм. Ого, 2 дня! <chuckles> Какой кошмар. И эта эти же, у э, уборка заняла достаточно много денег у этого хозяина, скорее всего. А смысла в ней никакого. Мгм.
Я не знаю, но он просто удивился, он, наверное, думал, что после той уборки, которую он заказывал, ну, что там нужно отмывать?
<laughs> Понятно. А, да, это, конечно, шок.
Но нет, но нет. Мы-то мы найдем грязь везде, мы ее везде увидим, мы ее везде захотим отмыть.
Мгм. <chuckles> Ну и потом, конечно же, живется намного легче, приятней в условиях, и в жилье, которые ты сам уже убрал. И знаешь, как каждый угол выглядит, что там чисто, что там, ну, свежо и
Конечно, конечно. Да, да, знаешь, мне что еще вот как бы очень сильно мне по быту вот не устраивало? Это то, что, зь у нас здесь вот в Америке у них нигде нету нормальных вытяжек на кухне.
Мгм. А, вытяжки. Мгм.
У них у них вот эта вытяжка- это фейк, вытяжка такая, знаешь, когда в микроволновке сверху там чё-то воздух затягивает.
Ну это просто фильтр, чтобы как бы немножко очистить, да, мгм.
Ну, просто фильтр, да, и ты когда готовишь, а здесь обычно так: это вот кухня совмещена с гостиной. И вот просто если ты готовил там, ну, вот я, например, готовила котлеты, и просто запах стоит на всю квартиру.
Да.